Ben <clears throat> hem, comment? Bah, en se disant que c'est rien, enfin, comment dire? Que
<chuckles>
que c'est pas grave. On essaie de on r on respire 2 fois et puis <chuckles> si si tu de se dire que si tu le vis, c'est que tu peux le gérer, tu vois? Et et que rien n'a <chuckles> non, mais c'est vrai. <chuckles> On <laughs> Non non, mais pour être, hem, non, non, là, je vais reprendre mon sér <laughs> non, en fait, ce que je me dis, c'est que, bah, sur le coup, franchement, ça m'enchante pas et ça, heu, voire ça va m'énerver et tout. Et après, je prends du recul et je me dis: «OK, il faut que je je trouve l il faut que je trouve la raison pour laquelle c'est arrivé, parce que je sais que si c'est arrivé, c'est pour me faire comprendre un truc», tu vois? Déjà, ça me permet juste ça, ça me permet toujours de dédramatiser et ça m'aide ça m'aide à avancer et ça m'aide à passer outre. Je me dis: «OK,» Comment?
Ouais. <chuckles> Ouais, tu penses à toutes les choses qui passent sur Facebook. <chuckles> Et que, heu <laughs> <laughs> <chuckles> Ouais. Ouais. Oui. Que rien n'arrive par hasard, quoi.

Ah ouais? Elle roule pas un peu, non? C'était pas l'embrayage?
Ouais. Non, en fait, heu, bah, c'était la carrosserie mais en fait, le choc a touché un peu, heu, l'embrayage. Et du coup, bah, ça fonctionnait pas très bien et j'avais peur de l'utiliser et et d'avoir un accident avec. Parce qu'en fait, ça roulait vraiment, heu, bancalement, quoi.
D'accord. Ouais. Ah ouais. <gasps> Wouah! Attends mais tu as eu un gros accident du coup?
Ouais, c'était bah ouais. Bah non, en fait, heu, bon, je v heu, pour t'expliquer, heu, j'étais en train d'essayer de me <laughs> pour te raconter aussi, heu, mon lot de problèmes. Heu, en fait, j'étais en train de je voulais me garer, heu et et je suis rentrée dans une intersection. Et au moment où je suis rentrée sur l'intersection, il y avait un gros morceau de glace, parce que c c à ce moment-là, il avait neigé la veille, tu vois? Il y avait encore de la neige et de la glace. Et le truc, c'est que j'ai glissé la roue a glissé sur la glace
Et toi et tes problèmes de <laughs> Bah oui, oui, c'est sûr. Bah oui. <laughs>
et j'ai tapé sur un camion qui était juste devant.
Oh. Mais non?
Oh là là! Du coup, ben, ch gros choc, heu, toute le tout le devant de la carrosserie a pris et aussi, heu, le phare du camion. Donc il fallait réparer ça aussi.
Ouais. Ouais. Mais attends mais toi du coup? Mais toi?
Le phare arrière. C'est-à-dire, moi?
Tu étais pas blessée?
Bah non, j'étais pas blessée, heureusement. Heu, j'étais j'étais choquée. S heu
Waouh! Ah ouais? En fait, tu as fait le coup du Titanic qui rentre dans le <laughs> bah oui. <laughs> Ah il se dans le ah ouais non mais waouh! Waouh! Ah ouais? En fait, tu as fait le coup du Titanic qui rentre dans le <laughs> <laughs> Iceberg en ah ouais non mais waouh!
<laughs> Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah s j'avoue, l'iceberg. <laughs>
<laughs> Bah oui, quand tu m'as dit: «Il y avait un morceau de glace.»
Bah ouais, heu, non mais j'avoue, heu, bah, j'étais pas fière, hein, mais bon
Waouh! <laughs> Mais bon, ça arrive. Et du coup, est-ce que tu as réussi à positiver après?
Ouais. Bah du coup, heu Ah bah s franchement, heu, le lendemain, je suis allée au jardin botanique parce qu'il y a c'était prévu que j'y aille. C'est les genres de se sorties improbables. <laughs> En fait, c'est c'était un un pote qui voulait y aller depuis longtemps et il me dit, heu: «On va au jardin botanique», je dis: «Heu, <sighs> bah vas-y, il faut que je me change les idées». <laughs>
Comment tu as fait? <laughs> <laughs> OK. Ouais. <laughs> <laughs> OK.
Donc heu, je sais pas si ça répond à ta question, mais <laughs>
<laughs> Non, c'est que du coup, oui, tu as essayé de passer outre quoi?
Bah c'est ça. <laughs>
<laughs> Tu pouvais pas y aller en voiture, mais bon <laughs>
Ouais du coup, heu ouais voilà, c'est juste ça, oui.
<laughs> OK. <coughs>
Et toi, heu, comment tu t'en es sortie? Bah toi, du coup, ta voiture, elle est toujours, heu